Sì, sì, dappertutto. Io le trovo dappertutto le problematiche, cioè, con con la sanità, eh, e secondo me è sempre un terno al lotto trovare un bravo dottore, no?
Mh-mh. Certo, eh, sì, eh, in effetti è proprio così. Quindi adesso appunto mi dicevi dovete cambiare medico e quindi hai un po' di ansia proprio per tutte queste problematiche che mi hai descritto insomma.
Mh-mh. Sì, perché adesso arriveranno, diranno: "Ah allora intanto 2 pazienti che hanno più di 40 anni, quindi sicuramente avranno dei problemi di colesterolo, pressione qui e là," ma non abbiamo niente. Poi una volta che non li trovano diranno: "Ah, ma forse, però" mh.
Certo. Mh-mh. Assolutamente, ma Mh-mh. Sì sì, ho capito diciamo il meccanismo. Ti posso chiedere magari se, mhmm, ti è capitato comunque di confrontarti con persone che invece magari, ehm, hanno avuto un'esperienza positiva al di là del sistema che funziona in questo modo, però magari che hanno trovato un medico che comunque abbia in qualche modo fatto eccezione?
Sì. Eh, per ora? No. Cioè, tipo anche gente che avuto degli incidenti stradali e son stati portati in ospedale e gli han fatto degli interventi che non gli han saputo dire perché
Okay.
Che cos'erano gli entr sì, de cioè, delle robe, io sto sentendo cose che mi fan paurissima.
Ma dai. Mh-mh.
E infatti
Certo, immagino.
Però, ecco, non voglio mettere tutti i medici nello stesso posto e so che ci sono dei medici bravissimi. Noi abbiamo un amico ad esempio, che vabbè, è un ortopedico però è davvero bravo, ehm, ecco, nel caso dovessimo mh, faccio tocco sempre ferro, dovessimo romperci un dito, andremo da quel medico ovviamente, però eh
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay.